بالضبط هي ال السبانخ مليانة حديد، ف بت وغير إنها طعمها كويس، طعمها جميل أنا ب باستطعمها مع الجبنة، وبعدين بقى كوباية القهوة وبعدين أنا أصلًا بيبقى معايا برضو الإيه، ال الlunch box أو ال حاجة كده snack خفيف كده باتغدى بيه.
حلو. إمم، إمم. طب حلو، أنتَ بتحضّره قبلها بيوم، والّا بتحضّره الصبح بقى لمّا بتصحى؟
و آآ، لأ بيكون قبل ما يعني قبلها بيوم، يعني أنا الصُبح تقريبًا ما باعملش أي حاجة غير إن إن أنا باقوم بل يعني باخُذ دُش مثلًا، بالبس وأمشي بالضبط.
آه. بتبقى مقريّف إن أنتَ إن أنتَ مش قادر تصحى مثلًا، فمش طالْبة معاك بقى إن أنتَ تعمل أي حاجة.
خالص. بالضبط، فأنا بابقى في عرض كُل دقيقة نوم يعني. فاللي هو أنا بابقى قايم عمّال بافكر كده، طب أقول يعني كل يوم با باصحى الصبح بافكر في حِجَّة أقولها لهم علشان ما أروحش الشغل يعني، فاللي هو أنا ما عنديش طاقة
أيوه، أيوه. آه. آه، أنا أخد عارضة النهاردة، أخد إجازة، أستقيل، أي حاجة المُهم ما اصحاش يعني
أي حا آآ، خالتي ماتت تاني مش عارف إيه كان أي حاجة. فبالتالي ما عنديش أي طاقة إن أنا لو سِبْت حاجة للصبح مش هاعملها.
أيوه. <laughs> إمم، إمم مفهوم. فبتحب إن أنتَ بقى تضبّط الlunch box ده من بالليل يعني.
فَ بس آه، بالضبط، وبرضو خُد يعني أحيانا بيجيبوا لنا، آآ أو بُص يعني في أوقات كثيرة جدًا في الشغل بيكونوا بيجيبوا snacks خفيفة كده، أو فواكه سواء بقى آآ، موز، تفاح آآ، أوقات آمم، كُمترى، حاجات خفيفة كده. إمم، فبتسند برضو في اليوم.
snacks. إمم. حلو. طب حلو جميل، إمم، إمم حلو. طيب بس